แยกสถานที่ แล้วก็แบบว่าความต้องการของเราออกก่อนให้ชัดเจน ใช่ไหมคะ เพื่อที่จะได้หามุม หารูปให้ชัดเจน คือถ้าจะถ่ายคน ก็จะต้องเป็นอีกเลนส์หนึ่งไปเลย เวลาที่ถ่ายคน ถามว่ากล้องอะไร ก็ถ่ายได้ ได้เหมือนกันหมดเนาะ ค่อนข้างชัดเจน แต่ว่าถ้าลงรายละเอียดลึกแล้ว คือความสวย ความที่มันแบบต่างกัน ก็คือน่าจะเป็นเลนส์กล้องที่เขาคิดมาแล้วน่ะค่ะว่า ควรจะถ่ายคน หรือถ่ายวิว อะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอเคค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพได้ชัด เจน ต่าง การเลือกกล้องมาถ่ายกับหน้า งานที่เราจะต้องเจอเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบมาก ๆ เลยค่ะว่า พี่เคยแบบ เคยแบบจากที่ชอบแนวนี้ ชอบกล้องแบบนี้ แล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้แบบอื่นอะค่ะ เคยเจอสถานการณ์นั้นบ้างไหมคะ? ที่เราจะต้องเปลี่ยนแนวบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ เวลาที่ถ่ายรูปน่ะค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ อืม ๆ อืม อืม อืม อืม